Uhum.
Até mesmo as nossas mães. A minha mãe, não, a minha mãe a minha avó era bem assim. A minha avó, ela falava assim: "Minha filha, não estuda não. Eh, mulher que estuda fica doida. Se você tem que arrumar um marido e casar". Quando ela viu que eu não ia arrumar um marido, que eu ia estudar primeiro, ela começou a falar: "Arranja qualquer homem aí e tenha um filho"
Uhum.
"você não precisa casar".
Ai.
Ó, a ideia da minha avó. Já da minha mãe, já era j bem diferente. Ela falava: "Não, você tem que fazer uma faculdade".
E ela não me obrigava a casar ou a namorar. Ela queria que eu fizesse faculdade.
Uhum. Mas Mas por um lado até que, apesar da sua avó ter uma ideia mais conservadora, tinha um pouquinho de uma ideia progressista, porque, assim, não importava, você não precisava se casar. Se você quisesse só tudo bem. É, ela queria lá o. Aham, uma ideia progressista.
Tinha. Tinha. Não, mas ela queria o filho. <laughs> Mulher, pra ela, era para ter filho. <laughs> Né? Com qua quando ela viu que ela não ia conseguir, eh me convencer a não estudar, ela começou a falar que eu, tipo, poderia não casar e ter filho. Né? Então assim
Mas essa ideia ja é progressista, porque, no tempo que ela era jovem, era impensado uma mulher ter filhos e não ser casada.